Слушай, вот, эм, я не так давно устроилась на новую работу, а это всё происходит в чужой для меня стране. А, и, конечно, там все сотрудники, в общем-то, они, конечно, граждане этой страны. И, соответственно, они уже привыкли жить, скажем так, по правилам этой страны. То есть они, ам, ведут себя определенным образом, как это принято. То есть там никаких вопросов ни у кого не возникает. Вот, а, и мне, в свою очередь, немножко непонятно, как мне, а, вписаться в коллектив. А, я не понимаю, насколько искренней я должна быть, то есть где вот эта грань. Потому что, с одной стороны, как будто бы, ам, все там друг друг с друг другом делятся какими-то событиями, э, как-то обсуждают, м, даже личную жизнь. И вроде бы это искренность. С другой стороны, а, все при этом друг про друга что-то там говорят. И вот эти вот, э, как раз-таки, вещи искренние, могут тоже обсуждать. Вот, ну и, э, такой еще момент, что, а, всегда, в общем-то, все в хорошем ну, не то что в хорошем настроении, это я, конечно, преувеличиваю. Но если, допустим, а, а, кто-то кого-то спрашивает: "Как у тебя дела?" Всегда будет ответ: "Я в порядке". То есть даже если по человеку видно, что даже если он тоном это говорит таким уставшим, если в течение дня он там, э, как-то нервничает и, э, может как-то вспылить, он всё равно тебе ответит: "Всё в порядке". И относительно, м, тебя, если ты спросишь, там, всё ли в порядке, там, вот в этой ситуации, тебе всегда скажут, э: "Всё в порядке". Ам, вот, то есть тут уже ка ка какой-то диссонанс, то есть тут, конечно, искренности маловато. Вот, и я не понимаю вот, э, как мне действовать, насколько мне стоит вообще открываться, а, в этом коллективе, чтобы, м, стать ближе. То есть, допустим, стоит ли мне там тоже какие-то истории рассказывать, когда все общаются, или, наоборот, лучше, ам, всё-таки оста оставаться
Да. Ясно. М, понятно. Понятно. Конечно.
а, в в каком-то таком коконе, может быть, даже в пузыре, и стараться показывать прям минимум. Вот или всё-таки быть собой? Вот как, а, действовать лучше, чтобы, а, ну, как-то и в коллектив вписаться, и при этом, а, ну, всё-таки, э, ощущать себя тоже комфортно там, без какой-то, излишней фальши?
Мгм. М-да. Ну, ты знаешь, э, это достаточно непросто балансировать вот сразу несколько таких вещей, поэтому я тебя прекрасно понимаю. То есть, э, хочется быть и, да, э, своим, и одновременно чтобы никто и твои личные границы не нарушал, если ты вдруг откроешься и кто-то будет как-то потом использовать эту информацию, ну, как говорится, против тебя или в какой-то шутке, может быть, неприятной, а, или обсуждать это как-то за спиной. Поэтому тут такая очень тонкая грань, да, получается, что, а, хочется как-то вот все эти несколько вещей сбалансировать, э, так, с с минимальным вредом для себя. Я тебя правильно понимаю?
Да. Да, верно. Да. Это точно. Да, ты абсолютно права. Вот хотелось бы именно баланс найти. То есть, и вроде бы и собой остаться, и при этом, ну, как-то тоже чем-то делиться, и при этом, м, слишком много тоже не а рассказывать, чтобы это потом против меня еще как-то не использовали. То есть, э, вот я разрываюсь прям между вот всеми этими, а, вещами, потому что не понимаю, вот, как все-таки было бы лучше всего себя вести.
Да. Да, но, а, ты знаешь, э а а как бы ты себя скажем, ка а как ты себя вообще чувствуешь, насколько ты бы хотела, а, сильно раскрываться? То есть ты хочешь какую-то только часть себя показывать или быть вот абсолютно такой открытой, искренней, а, или, наоборот, как можно меньше открывать? Вот что тебе по душе в этой ситуации больше всего?
Так. Ну, мне, конечно, было бы привычнее быть просто собой, то есть там чем-то делиться. Если у меня плохое настроение, так и говорить, что вот у меня плохое настроение, потому что, а, случилось вот это, это и это. М но при этом как будто бы я понимаю, что ну, вот это как будто бы не совсем принято. И, возможно, я буду выглядеть странно, если на вопрос: "Как дела?" Я действительно расскажу, как дела, что вот у меня всё плохо, <chuckles> например. Ну, или всё хорошо. А то есть, ам
Конечно. Понятно.
Нахожусь вот на таком перепутье.
Ну, ты знаешь, действительно, э, в иногда в рабочей этике есть такой определённый момент, когда ты не должен делиться своими проблемами, или это вот культурные особенности, а, когда, а, ты можешь чем-то поделиться, но н не проблемами, да, как говорят: "Приходишь на работу- оставь свои, э, проблемы дома". А, и это в некоторых культурах так практикуют, может быть, это просто непривычно для, вот, э, твоей культуры, а, потому что, и вообще не только твоей, но многих культур в, э, многих местах. Люди действительно искренне друг с другом общаются, и это абсолютно нормально. Но может быть, вот у тебя на работе, именно вот ф в в твоей компании или в этой стране, где ты работаешь, вот уже сложились какие-то вот такие вот определённые, да, как, э эм правила, которым, ну, негласно нужно как-то, э м м их тоже соблюдать вместе с остальными коллегами.
Так. Да. Да, наверное. Да. Да.
И, <exhales> конечно, тяжело быть в этом плане неискренним, а просто отвечать по шаблону, но необходимо иногда так делать только ну, потому что, чтобы не нажить, что ли, себе каких-то потом лишних или проблем, или ещё чего-то. М и, э, трудно найти в этом баланс, а, я тебя в этом прекрасно понимаю. Ам, скажи, пожалуйста, а что тебе твои как бы ты, когда наблюдаешь за другими, ам, вот ты заметила, что, может быть, есть какие-то люди, которым бы ты могла побольше чуть-чуть открыться, а с ка которыми, а нек с некоторыми совсем лучше не обсуждать что-то?
Н-да, наверное. Так. Ну, вообще, да, знаешь, как будто бы вот, э м как э, какая-то часть, а, моих коллег готова быть более понимающей, а, тоже готовы делиться какими-то эмоциями. А другие коллеги, наоборот, могут как-то грубо отреагировать и, скорее всего, будут тебя потом обсуждать. То есть, на самом деле, вот ты меня сейчас, ам, натолкнула на мысль, что, может быть, а, можно всё-таки совместить эт эти 2 2 вещи. То есть, а, допустим, с какими-то коллегами, а, стараться быть более открытой, а с другими коллегами, наоборот, стараться быть более так, на профессиональном тоне. А потому что, м м ну, такой, как бы, пусть это хоть и 1 пространство взаимодействия, то есть работа, да, а, но всё равно ам М как бы всё индивидуально, и люди тоже разные.
Мгм. Да. Конечно. Конечно, я с тобой совершенно в этом соглашусь, а, и можно просто ну, посмотреть, да, а, тоже если вот ты смотришь на реакции других людей на своих сотрудников, а, и м м скажем, ты вот тоже бы к какой-то определённой реакции хотела, то можно, э ну, измерять, так сказать, э, дозволенность того, что ты можешь сказать, просто п по другим, да, понаблюдать. А, и также вот, э, то, что ты кому-то можешь что-то побольше сказать, кому-то что-то поменьше тоже попробовать и посмотреть, какая будет реакция. Да, потому что человек, которому ты раскроешься побольше, если, э это как-то ну, не пойдет, скажем, разговор, тебя человек сразу как ну, остановит тоже, да, и ты уже будешь понимать.
Да. Ага, хорошо. Так. Ага, хорошо. Да, слушай, на самом деле это замечательный совет. Ам, я вот щас задумалась, и ведь ты абсолютно права. И, м, наверно, для меня это будет наиболее такой подходящий вариант, потому что всё-таки, а, просто быть прям вот, ну, максимально собой, со всеми открыто- это, может быть, правда, не очень уместно. Ты правильно сказала, что, а, есть определённый всё-таки менталитет и, а, в принципе, определённые та такие, может быть, не эм, эм, названые, ну та так, э, или иначе такие негласные правила, э, такой рабочий этикет. И просто нужно грамотно подбирать, м, а, людей, с которыми ты, м, общаешься, и уже под каждого человека, возможно, стоит подстраиваться как-то индивидуально.
Н-да.
А
А, да, да, ты права. А, и ты знаешь, э, просто наб даже наблюдая какое-то время, можно заметить динамику коллектива, и динамику между людьми, и между группой людей различных, там динамику между, там, сотрудниками-менеджерами, менеджерами-начальниками, начальниками-сотрудниками. И уже потихоньку из этого просто делать выводы, экспериментировать немножечко и тоже понимать вот, да, какие там вот эти негласные правила, а, и, э, шаг за шагом потихонечку можно будет пробовать вливаться вот так вот плавно в коллектив.
М. Мгм. Так. Верно. Н-да. Да, э, слушай, наверно, так я и попробую. Не буду как-то, во-первых, сразу пытаться, а, всем понравиться, как-то сразу врываться в коллектив, а вот именно, что, ты правильно сказала, плавно, а, в него входить, наблюдать, а, делать выводы о людях, о том, с кем можно быть немного ближе, с кем не стоит. Ам, потому что действительно со временем, а, ты всё-таки замечаешь привычки людей, их поведение, то, как они друг с другом общаются, то, как они, ам, говорят про других людей. И на счёт за за счёт этого всё-таки можно будет уже какие-то выводы сделать и, м, н наверное, уже, исходя из этого, действовать.
Да. Конечно. Конечно, а, а вот я думаю, что такой способ очень хорошо тебе, а, подойдет, э, и, а, как говорится, да: тише едешь, дальше будешь. Если ты потихонечку вот так вот начнёшь это делать, то, мне кажется, это может принести, а, гораздо более эффективный и положительный результат, э, потому что всё-таки рабочая, э, обстановка и место- это такое <chuckles> деликатный, да, такой подход должен быть, чтобы, а, ты в конце концов действительно почувствовала себя частью коллектива и чувствовала там себя уютно и хорошо.
Да, верно. Да. Да, спасибо тебе огромное за эти советы. Мне стало намного легче. И теперь я знаю как действовать. Спасибо.
Конечно. Удачи. У тебя всё получится.